Ja, ja, genau, und, äh, wenn man's nicht übertreibt, also so Extremleistungssport, dann ist es auch 'n sehr gesunder Sport, denke ich mal an ja, und und das weiß ich natürlich. Jetzt bin ich um einiges älter, bin natürlich lange nicht mehr im Verein, aber ich gehe halt immer regelmäßig Bahnen schwimmen.
Ja. Mhm. Ah, das ist aber auch was Schönes, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also m machen wir zwischenzeitlich auch mal, ja
Mhm.
ähm, dass wir sagen: „Okay, komm, lass uns mal ins Schwimmbad gehen, 'n paar Bahnen ziehen.“ Ähm, meistens wird es nichts da draus, aus dem ganz einfachen Grund, wenn unser Neffe raus kriegt, wir gehen ins Schwimmbad, dann meint er immer, wir hätten Spaß im Schwimmbad. <chuckles> Richtig, genau, genau. Dann ist es eher spielen oder was weiß ich. Aber auch das muss dann mal sein. Das ist einfach so, ähm, für mich, äh, bestimmte Ziele oder Belohnungen, die mich motivieren puh.
Ja. Und dann ist es kein Sport mehr, ja, dann ist es Sch Spiel. Ja.
Ja, Ziel natürlich abzunehmen. Klar, die die Gif die Figur, das Gewicht zu halten. Definitiv, das ist einfach so. Aber Belohnungen?
Ja. Mhm. Ja, ja. Ja. Das wüsste ich jetzt auch nicht. Das das habe ich auch nicht. Also es sei denn, man sagt, das ist die Belohnung. Ja doch, vielleicht ja, ich gehe schwimmen und danach kann ich 'n Eis essen, weil ich
<snorts> Ja, genau. <laughs> Ja gut, natürlich. Klar, wenn das 'ne Belohnung ist, definitiv. Aber so als solches Belohnung würde ich jetzt nicht so sagen: „Okay, ich mache jetzt Sport und kriege was dafür“, oder so. Das
Ne. Ne, genau, das zieht vielleicht bei Kindern, ne? Also, wenn du jetzt da den Berg noch runter Ski fährst, dann, äh, kriegst du 'n Duplo oder so, ja.
Ne? Ja, richtig, genau, ne, also Richtig, genau. Das zieht eher bei Kindern, aber bei uns Erwachsenen, glaube ich eher weniger.